Guarda, onestamente questo tipo di riflessione prima non me l'ero posta, okay, nel senso che, ehm, ero concentrata su altro. Ehm, quello che mi dispiace è che io tendenzialmente come persona, ehm, non è che adesso che ho mia figlia metto da parte il resto del mondo, diciamo che cerco di, ehm, trovare, sì un terreno comune per poter vedere le persone che ritengo importanti, ehm, magari a quel punto ap-appunto mi porto dietro mia figlia senza problemi e trovo una situazione dove mia figlia si senta a suo agio e io possa vedere le le amiche di turno. Quello che vedo è che questa malleabilità, <chuckles> questa capacità di adattarsi sì, molto ehm, tanto ma guarda, non è che devo andare tanto distante. Cioè, mia sorella che ha, mhmm, u io ho 1 nipote, suo figlio è più grande di mia figlia di un bel po' di anni, perché mio nipote ha circa una decina d'anni, mia figlia ha 3 anni e mezzo, quindi c'è una grande differenza d'età. Però io cerco sempre, no, di ricavarmi dei momenti oppure se mio nipote mi chiama e mi dice: "Zia posso venirti a trovare?", anche se non mi ha avvisato 1 settimana prima, cioè 5 minuti prima va bene, sa che trova la porta aperta. Per mia sorella è sempre tutto difficile, cioè, lei non ha mai tempo, e lei c'ha sempre qualcosa da fare, cioè, paradossalmente lei, ehm, che sta vivendo una situazione a livello di lavoro complicata perché è in cassa integrazione, però questo porterebbe alla condizione dove ha diverso tempo libero, che prima era impegnato al lavoro, niente, non c'è se tu le dici no, se tu le dici: "Guarda vado a prendere mia figlia, passo un attimo da te, facciamo una merenda insieme?" "Eh no, guarda, devo fare questo, devo pulire il mobile, devo smontare la bicicle" c'è sempre qualcosa da fare. E lì non capisci se è una condizione di necessità, no, di occuparsi talmente tanto il tempo per non sentire dei vuoti oppure se sono impegni effettivi che non si possono somma rimandare e che bisogna fare in quel momento. Però certe condizioni sulla in nell'essere un po' più soli, mettila così, non le ho fatte prima, ehm, forse avrei dovuto, ci sarei arrivata più preparata, però quando guardo mia figlia me ne frego un po' del di questo e dico mi dà talmente tanto lei esatto, esatto.
Mh-mh. Certo, certo. Un equilibrio. Certo. C'è da parte di pochi. Mh-mh. Certo. Certo. <chuckles> <chuckles> Mamma. <chuckles> Mh-mh. Okay. Mh-mh. Non non riesce. <giggles> <chuckles> Mh-mh. Mh. Certo, certo. Mh-mh. Certo, certo, certo sparisce tutto. E quindi, ehm, proprio in relazione a questa cosa qui, se, mhmm, avessi la possibilità di parlare con la te stessa prima dell'arrivo di tua figlia, che cosa che cosa ti diresti?
Sì.